जी, तो देखिए मानसून देखिए अ, ये एक मौसम ऐसा है कि देखिए जब भी आता ना देखिए अल अलग-अलग लोगों पर अलग तरीके का अ, प्रभाव डालता है, तो जैसे देखिए मानसून आते ही देखिए कभी किसी का देखिए मूड, दिनचर्या और काम-काज देखिए किसी का काम-काज बदलता है, किसी का दिनचर्या बदलता है और किसी का जैसे मूड में थोड़ा-सा बदलाव आता है। तो अ, आप बता सकते हैं कि आपका किस प्रकार से मतलब आपको किस प्रकार से जो है अ, मानसून प्रभावित करता है?
सही बात। अ, जी बिल्कुल, अगर मैं बोलूँ ना तो मानसून वैसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और कहीं न कहीं अगर मूड की हम बात करें, तो देखिए मूड तो काफ़ी अच्छा हो जाता है मानसून में, क्योंकि जो बरसात होती है और पहली बरसात होती है, वो काफ़ी अच्छा आपका मन बना देती है। और कहीं न कहीं से देखिए आंतरिक खुशी तो मिलती है बारिश को देख के क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लगता है ना कि प्रकृति से आप जुड़ रहे हैं, और लेकिन अगर बात की जाए अपने कार्य की, अपने अ, दिनचर्या की तो वो काफ़ी ज़्यादा अगर हम कहें तो बहुत प्रभावित होता है, कि आप समय पे ऑफिस नहीं पहुँच पाते कई बार और कहीं न कहीं बच्चे जो हैं, वो स्कूल नहीं पहुँच पाते। या अ, वैसे बहुत सारे आपकी जो दिनचर्या है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, जिसके चलते बारिश के चलते ना और मानसून के चलते वो आपको उसके साथ समझौता करना पड़ता है कई बार।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। तो देखिए अ, जैसे आपने देखिए अभी इसकी देखिए अ, जो है बुराइयाँ भी मतलब जैसे कुछ ख़ामियाँ बताई मानसून की देखिए और जैसे आपने इसके मतलब अच्छी चीज़ें भी बताई, तो मतलब आपको अ, ओवरऑल देखिए मानसून अ, पसंद है? या नहीं पसंद है?
देखिए, ओवरऑल देखो तो मुझे बहुत पसंद है मानसून, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए आप फिर भी अ, मतलब कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं, कि आप किस तरह से समय पे ऑफिस पहुँचे, किस तरह से बच्चों को भेजें, कुछ ना कुछ आप अपनी तिकड़म-बाज़ियाँ लगा सकते हैं, कि भई इसको कैसे सँभाला जाए। अ, लेकिन अगर वो मौसम नहीं आएगा, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा, कहीं न कहीं फसलों को भी काफ़ी नुकसान होता है, अगर मानसून नहीं आया तो, है ना? और जो हम बोले तो एक अ, घर की व्याव व्यवहारिकता जो होती है, उसमें भी काफ़ी अच्छा लगता है ना कि बारिश हो रही है चलो यार, चाय-पकौड़े बनाते हैं, थोड़ा-सा मन को सुकून मिलता है। आपकी जो दिनचर्या होती है भागदौड़ वाली उससे अलग हटके, तो अच्छा तो लगता है, ये तो कह सकते हैं।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा, अच्छा। तो आपने जैसे बताया कि आपको जो है, मानसून देखिए जैसे अच्छा लगता है, तो और देखिए आपके मतलब अ, आस-पास देखिए जो लोग हैं, क्या उनको भी मानसून आपके जितना ही पसंद है? या आपके परिवार में कोई ऐसा भी है, जो है वो ये कहे कि नहीं यार, मुझे तो मानसून नहीं पसंद?
देखिए, पसंद तो हर किसी को आता है लेकिन हाँ, जब लगातार अगर बहुत दिनों तक चलता रहे मानसून, तो फिर कहीं न कहीं लोग चिड़चिड़ा जाते हैं उससे, कि अरे, यार कब तक बारिश होगी, कैसे काम होगा? और क्योंकि देखिए काम पर तो प्रभाव पड़ता ही है अगर आपका बिज़नेस है, तो उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं लोग बाहर नहीं निकलते ना बारिश में और चीज़ें खरीदते नहीं हैं, तो उससे उसपे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और अगर कहीं न कहीं देखा जाए ना, तो जैसे अगर मान लीजिए कहीं आपको यात्रा पे जाना है या इस तरीके की चीज़ हैं, तो उसपे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है कहीं न कहीं। और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको सहना पड़ सकता है।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। तो देखिए, जैसा कि आपने बताया कि देखिए, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं न कहीं देखिए चिड़चिड़ापन हो सकता है। तो, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी जो है मानसून बहुत ही ज़्यादा आया हो आपके क्षेत्र में और आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो और आप जो है ऊब गए हो मानसून से?
हाँ, इस बार ही देखिए कितना सारा मानसून अ, कितना कितनी बारिश हुई और कहीं न कहीं अगर बोले ना, कि मानसून में ऐसा भी होता है कि कई बार बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है घर में। और है ना, जैसे कि मान लीजिए कि अगर बहुत लगातार बारिश हो रही है, तो मच्छर और ये सब चीज़ें जो आती हैं, उससे डेंगू हो सकता है या काफ़ी ज़्यादी चीज़ों का सामना काफ़ी सँभाल के रहना पड़ता है कि, कब आपको गर्म कपड़े पहनने हैं, कब नहीं पहनने हैं। अ, ये भी थोड़ा-सा होता है और ये सर्द-गरम के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, जो मतलब आपका दिनचर्या थोड़ी-सी हिल जाती है बारिश के चलते।
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी। तो आपने जैसे बताया कि अ, मानसून के चलते देखिए जैसे बीमारियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं और उम, समस्या आती है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, कि मानसून में आप कभी बहुत ज़्यादा कोई बीमारी से ग्रस्त हो गए हों, मानसून से संबंधित?
अ, हाँ जैसे कि बोले तो अगर हम ज़ुकाम की बात करें, बड़े कहने के लिए तो बड़ी आसान सी बीमारी होती है कि ज़ुकाम ही तो हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं वो आपका सिर भारी रहना, आपका काम में मन नहीं लगता जुकाम के चलते, हैं ना? और अ, ज़ुकाम में कहते हैं कि दवाइयाँ ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, घरेलू इलाज कर लें, काढ़ा पिएँ, काम भी बढ़ जाते हैं कहीं न कहीं, ये यार कितनी बार काढ़ा बनाएगा कोई और है ना? तो काफ़ी काम भी हैम्पर हो जाते हैं उससे। तो देखिए मैं अ, अगर बारिश की बात करें अच्छा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो लेकिन बहुत दिनों तक लगातार नहीं होनी चाहिए अ, जैसे मान लीजिए 1-2 दिन, 2 दिन हुई, तो धूप की भी आवश्यकता हो जाती है उसके बाद, कि अरे, यार धूप कब निकलेगी, कपड़े नहीं सूखते हैं घर में। और कहीं न कहीं उसमें स्मैल आना शुरू हो जाता है, कपड़ों में, है ना? तो ये सब भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मानसून में।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जो आपने जैसे देखिए अपने देखिए जैसे पर्सनल अ, प्रॉब्लम्स मतलब बताई जो कि देखिए मानसून में कई बार आपको आ जाती हैं। तो अ, इसके अलावा देखिए क्या आपके परिवार में भी ऐसा होता है कि उनके क मतलब अ, देखिए मतलब परिवार पे भी बहुत ज़्यादा कोई देखिए प्रभाव पड़ता हो? मतलब जैसे कामकाज का, जैसे देखिए आपके घर में कोई काम अ, पर जाने में जैसे किसी को समस्या आती है, तो ऐसा कुछ भी होता है?
अ, हाँ काम की अगर आप बात करें तो देखिए हम एक छोटा-सा बिज़नेस है हमारा फैमिली बिज़नेस है। तो उसपे बहुत असर आ जाता है और कहीं न कहीं अ, जब मानसून होता है ना, तो जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, वो काम ही नहीं कर पाते हैं, बारिश के चलते वो घूम ही नहीं पाते इधर-उधर, कहीं फील्ड में नहीं हो पाते हैं। तो उसके चलते देखिए सेल भी कहीं न कही कम होती है आपकी और जिसका असर तो आता ही है, कहीं न कहीं हर कोई चाहता है ना कि हमारा काम जो है वो बढ़ता रहे। तो 2 दिन, 3 दिन तो ठीक है लेकिन लगातार अगर 5 दिन, 1 हफ्ता अगर लगातार बारिश हो रही है, कई बार ऐसा हो जाता है। और अगर हम देखें तो इसके चलते एक और नुकसान होता है जैसे कि आपने इस बार देखा कि कई जगह बाढ़ आ गई और काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ा उसका, सुनामी भी आ गई, है ना? पहाड़ टूट पड़े बारिश के चक्कर में बहुत ज़्यादा, तो ये सब भी नुकसान का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है लोगों को।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी। तो अ, मनोस्थिति के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, तो देखिए मानसून आपको मतलब जैसे कुछ लोगों को अ, जैसे डिप्रेसिंग भी लगता है, जैसे मानसून जो होता है मतलब बारिश का जो मौसम होता है, ये कुछ लोगों को डिप्रेसिंग लगता है, तो और कुछ लोगों को देखिए थोड़ा अ, खुशनुमा भी लगता है। तो अपने आप अपने संदर्भ में बता सकते हैं आपको किस प्रकार का लगता है मानसून अ, जब आता है या बारिश की अगर मैं बात करूँ तो?
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बारिश। और बारिश में मतलब भीगना भी मुझे बहुत पसंद है अगर मैं बारिश की बात करूँ तो। ख़ासतौर से जब बहुत तेज बारिश होती है ना, तो मेरा मन करता है कि आप उसमें भीगें और उसको महसूस करें कहीं न कहीं उस प्रकृति को, कि मतलब कितना अच्छा पानी होता है और कितना अच्छा लगता है वो जब आप खुद की प्राकृतिक जो ब बरसात होती है, उसमें आप भीगते हैं। तो, वो भी मुझे बहुत पसंद है और लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं जैसे आपने डिप्रेशन वाली बात की ना, तो जब लंबे समय तक अगर बारिश हो रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर लगातार बारिश हुए जा रही है हुए जा रही है, तो वो कहीं न कहीं आपके मन को ना उदास करती चली जाती है। और बहुत समय तक नहीं रहनी चाहिए बारिश लगातार।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, तो देखिए अ, क्या आपने हाल के सालों में मानसून के तौर तरीकों में कुछ कोई बदलाव देखा है अ, क्लाइमेट चेंज या देखिए मतलब कुछ शहर में देखिए फ़्लड वगैरह या कोई असर आपने ऐसा कुछ देखा हो तो?
हाँ, देखिए जैसे अभी आया था ना पंजाब में बाढ़ आ गई थी और कहीं न कहीं हिमाचल में भी आई थी शायद, तो देखिए जो ये दोनों जगह हैं वहाँ पे कितना भारी नुकसान हुआ लोगों को और कहीं न कहीं घर के घर बर्बाद हो गए हैं ना? तो देखिए इस तरह की चीजें भी आती हैं जब लगातार होती रहेगी तो ये तो सही नहीं है ना?
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये सब चीज़ तो देखिए सही नहीं है, तो क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसा कुछ हुआ था जिससे आपको मतलब कुछ प्रभावित हुए हो आप?
अ, देखिए हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बारिश के चलते कोई नुकसान हुआ हो, भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन अ, जहाँ पे भी हो रहा था वो भी कहीं न कहीं हमारे देश से जुड़ा हुआ है, तो देखिए दुख तो होता ही है और कहीं न कहीं बुरा लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है तो अच्छा नहीं लगता देखिए।
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, तो देखिए मतलब जैसे मानसून जब आता, देखिए बारिश होती है, तो बारिश में देखिए कुछ लोग देखिए जैसे चाय का आनंद लेते हैं अ, कुछ लोग जैसे पकौड़े वगैरह बनाते हैं। तो क्या आप भी ऐसा कुछ अ, आपको भी मतलब जैसे बारिश वगैरह होती है तो आपके घर में भी ऐसा बनता है कुछ?
हाँ, हाँ जब बारिश हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए जब बारिश आती है और चाय-पकौड़े तो साथ में आते हैं। है ना? कहीं न कहीं वो मन में ही आ जाते हैं पहले से ही कि भइया स बारिश है, तो चाय-पकौड़े तो होने ही चाहिए और देखिए अच्छा भी लगता है अगर वो कहीं न कहीं आपके दिनचर्या से थोड़ा सा अलग हो जाता है ना और परिवार के साथ आपको समय मिल जाता है उसके चलते। तो वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है, अगर हम बारिश की बात करते हैं।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो देखिए जैसे मानसून देखिए जब होता है ना तो देखिए अ, दे अ, गंदगी देखिए बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, देखिए कीचड़ वगैरह देखिए घर में देखिए लग जाता है, तो क्या आप भी आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर में कीचड़ वगैरह आने लग जाता है और क्या आपको भी इस मतलब इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह और चिड़चिड़ापन देखिए इससे आता है कि अ, बार-बार सफ़ाई करनी पड़ती है और वो सब?
हाँ, ये तो हैं सच में। अ, देखिए मेरे घर में तो नहीं होता है ऐसा कुछ अगर मैं बोलूँ तो अ, लेकिन हाँ, जब आप अ, बाहर जाते हैं तो कई बार रोड पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा और वो कीड़े से आने लगते हैं, है ना? और जिसे हम अ, वो काले-काले से होते हैं जिसे जोंक बोलते हैं शायद। तो वो आने लग जाते हैं उनसे बड़ा डर लगता है मुझे कि भई वो कहीं चिपक ना जाए, है ना? आप रास्ते पे चल रहे हैं तो, तो ऐसी वाली जो स्थिति है वो बाहर तो आती है, घर में तो नहीं आती, लेकिन मुझे नहीं आती लेकिन लोगों को तो ज़रूर आती होगी। अ, जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे अ, कच्चा है थोड़ा तो देखिए मिट्टी में जाना-आना काफ़ी नुकसान होता है, जैसे हम गाँव में भी रह चुके हैं, तो गाँव में क्या होता है कि अ, मिट्टी ज़्यादा जगह पे होती है और वहाँ पे ये स्थिति ज़रूर आती है, कहीं न कहीं।
हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो देखिए बहुत ही आज अच्छा लगा आपसे जो है अ, बातचीत करके और बहुत कुछ देखिए नई-नई चीज़ें भी आपसे सीखने को मिली, आपका मतलब एक्सपीरियंस आपका ज्ञान और देखिए मैं जो है ना देखिए उम्मीद करूँगा कि हमारी बातचीत जो है, फिर से होगी और मैं आपसे मतलब और भी बहुत कुछ अ, जो है जानकारी ले पाऊँगा। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्क जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए।